Então, você sabe que, assim, todas as vezes que eu comecei e parei, eh, eu comecei falando que eu ia todos os dias exceto, talvez, de final de semana. Então eu colocava ali de segunda a sexta como algo que eu tinha que fazer, então eu preferia ir na parte da manhã, então eu levava minha filha na escola e já fazia, o problema é que acaba aí um dia, né, por exemplo, eu estou em uma sequência, assim, estou indo para academia direitinho, eu estou me sentindo bem, aí você acaba comendo mais saudável também, enfim, tá naquele ritmo, mas aí um dia está chovendo, aí eu: "Ai, nossa, mas hoje tá chovendo, não vai dar para eu ir." Aí aí no dia seguinte você fala: "Ah não, mas eu já não fui on aí, hoje eu tenho tal coisa para resolver de manhã, não vou conseguir, mas amanhã eu vou." Aí pronto, já acabou, <laughs> aí já parei e já não fui mais, sabe? Todas as vezes que eu parei foi assim, nessa condição, sabe?
Uhum. Uhum. Sim. <laughs> Hã. Sim. <laughs> Então Sim, sim. Então você estava colocando uma meta, acho que um pouco alta para iniciante, né, você queria ir todos os dias, né.
É, é. Eu queria ir todos os dias, enfim, com a vontade de que formasse um hábito ali, né, para porque eu achava que colocando todos os dias eu iria me forçar a ir, né, mas acabava acontecendo alguma coisa que eu parava, né, e
<laughs> Sim, sim. Eu sei. Mas é justamente isso, você tenta ir todos os dias para ter mais motivação, porém você acaba também se frustrando quando não consegue ir 1 dia desses 7 dias na semana, né. Mas, o que você poderia fazer inicialmente, né, é tentar ir pelo menos 3 vezes na semana. Isso dava certo para ti?
Um dia. É. Hum. Dá, daria, daria. <laughs> Eu espero realmente que eu não falhe, porque se eu falhar, esse o problema é esse, né, falhar e aí aí desistir, aí parar, que é o que sempre aconteceu, né, porque para ser sincera eu acho chato ir, e aí eu não sei como algumas pessoas já têm isso, talvez virando um hábito, eu deixo de achar chato <laughs> não sei.
Aí poderia ser tipo Sim. <laughs> Sim. Uhum. Ah, não é, na verdade, você sempre tentou só musculação ou qual é o exercício em si que você mais faz?
Então, a musculação é a que eu menos gosto, assim, mas é o que eu mais acho necessário de fazer infelizmente é, né. <laughs>
Uhum. Sim. Você já tentou algum outro tipo de esporte?